Oye, ¿tú cómo eliges entre seguridad y aventura?
Fíjate que es algo muy padre y divertido, porque a mí me encanta la aventura. Yo creo que toda mi adolescencia más que nada me gustaba bastante la aventura y a veces <chuckles> ni siquiera pensaba en la seguridad. Había veces en que, por ejemplo, me iba con mis amigas y por aventura literal, a algún pueblo mágico o nos aventábamos de un paracaídas, me acuerdo una vez, que la verdad, ahorita pensando bien, ni siquiera me debí haber aventado porque ni se veía tan seguro, o sea, yo creo que esa cosa ni se pudo haber abierto y ya hubiera estado aplastada en el suelo.
Okey. Órale. Ah, caray, o se fíjate, o sea, lo que dices tú, ¿no?, ahorita viendo la distancia y viendo que no están las condiciones, pero en su momento, pues, me valió sombrilla, por así decirlo, aventurar al 100% y vámonos. Oye, pero pa para empezar, ¿qué significa para ti seguridad y qué significa aventura? ¿Cuáles son tus tus tu concepto?, bueno, para ti, ¿qué qué es el significado de cada una de esas 2 2 cosas?
Pero sí. Sí. Pues yo te podría decir que la aventura es cuando haces algo, la verdad, sin pensarlo, solamente te quieres a así como aventurar, literal, hacer algo nuevo, hacer algo que te genera adrenalina, que te genera como mucha muchas emociones, o sea, y sin pensar en las consecuencias, pero la seguridad sería como, algo que tú sabes que, pues, no tienes que hacer, o sea, porque tienes que ver como los por ejemplo, el ejemplo que te di, de que yo me aventé de un paracaídas, o sea, ver cómo estaba el avión, bueno, la avioneta, ver el paracaídas, ver el muchacho si estaba certificado o no, o sea, saber que estoy en un lugar seguro y que no me va a pasar absolutamente nada.
Ujú. Que que que ti que tiene así los los los protocolos de seguridad bien, de seguridad, y y de todo eso, a lo mejor y el chavalo era su primer vuelo, la avioneta tenía masking tape por aquí y por allá. <laughs> Y para ti, en en en en en estos significados que tienes, interesante lo que comentas, ¿no?, de que cómo, pues, en en ese momento, pues, de juventud a lo mejor, digo, sigue estando joven, pero a lo mejor en ese momento: "Ya, véngase, vámonos a a volar, al cabo que a así es esto, el el el que tenga miedo de vivir, que no nazca, ¿no?, y vámonos". <chuckles>
Si. Ay, sí. <chuckles> Sí. Ah, <laughs> literal eh, eso nos dijo un amigo, el que tenga miedo a morir a a morir que no nazca. Y dije: "Bueno, vámonos", y así, mira, con decirte que solamente
No, no. Pues, haz. Vámonos, e ese ese fue el un empujoncito.
solamente pagamos lo de la gasolina de la avioneta y ni siquiera nos cobraron nada más, con decirte eso, imagínate, arriesgué mi vida ahí.
Dale. Pues si sin duda sin duda así fue y y en y en ese y en ese significado, ¿no?, que ya ves ahorita, ¿no?, de que haces cosas sin pensarlo y te aventuras y demás y y el otro que tienes, para ti, ¿tú siempre los ves estos significados los ves opuestos o crees que puedan convivir?
<laughs> Mm yo creo que sí pueden convivir, por ejemplo, en algunos parques. Yo aquí en Estados Unidos sí veo que todo es muy seguro, aunque han pasado accidentes, pero sí veo que aquí demasiada seguridad en todo. O sea, yo, por ejemplo, veo los juegos que yo me subía en México, o sea, <chuckles> en las ferias, por ejemplo, a veces ni siquiera estaban bien revisados, simplemente ponían ahí unos ladrillos en la parte de abajo, y a veces <chuckles> hasta el juego se movía. <laughs>
Unos ladrillos y y y y no y no, y nomás un una aldabita una aldabita así que e e era el el seguridad está ahí. Oye, y y fíjate qué interesante, ¿no?, cómo cómo te ha tocado ver esa experiencia, ¿no?, de, mm, estás en Estados Unidos, si bien es cierto, pues también dices, eh, que han pasado accidentes, pero cuidas mucho ese tema de con esos protocolos de seguridad, ¿no?, salvaguardar la la integridad de las personas. Pero ahorita platicabas eso de de de que te lanzaste, ¿no?, de esa avioneta de paracaídas y que hoy ahora dices: "¿Sabes qué? Pues no me hubiera lanzado", ¿no?, al ver cómo estaba todo el contexto. Pero si quieres platicar alguna otra a alguna otra historia, alguna vez que tuviste que elegir entre la seguridad y la aventura, además de esa, ¿qué te pesó más? O sea, ¿tuviste miedo a perder algo estable o te ganaron más la ganas las ganas de probar algo nuevo? ¿Y cómo fue que resolviste esa disyuntiva?
Ay, no. Tiene mucho contraste. De la seguridad, sí. Fíjate que casi siempre lo que yo hacía cuando estaba, pues, más chica, o sea, en mi adolescencia, era superaventada. Yo no sé en qué momento, mira, yo no pensaba en las consecuencias, yo todo lo hacía nomás así y, a a o sea, lo que llegue, no pasa nada Sí, yo siempre decía sí a todo lo que fuera diversión. Me acuerdo que una vez fuimos a Mazamitla, un pueblito mágico, cerca de Guadalajara, eh, y me encantaba. Tam Ahí y Tapalpa, eran como esos lugares favoritos que tenía. Entonces fuimos a andar en las motos, fui con mis amigos de salida de la prepa. Entonces, me acuerdo que, pues, rentamos unas cabañas y nos quedamos ahí. Mis papás eran supercerrados, o sea, ellos nunca me dejaban salir a ningún lado, no me dejaban, por ejemplo, quedarme a dormir en casa de nadie, o sea, eran
A la Ahí se va, venga, venga, vamos a darle. Ujú. Era Ah, o sea, mu mu e e eran muy estrictos, muy rígidos ahí en su e e en sus Así es. Entonces
Sí, muy estrictos, sí, bastante. Entonces, en este lugar era como nuestra salida de prepa y dijimos entre playa o irnos a Mazamitla, y pues elegimos Mazamitla.
Mazamitla. Oye, o-o Ahorita que comentas eso que tus padres, pues, eran algo rígidos, ¿no? Y que ni siquiera te dejaban ir a a a
Ujú.
con una a dormir con una amiga y demás, ¿no crees? O sea, viendo ahorita a la a a a la distancia, ¿no crees que eso quizá haya abonado a tu espíritu aventurero? Oye, pues: "Es que me prohíben salir, es que me prohíben esto", pues venga, salgo a tratar de de comerme el mundo, ¿no crees que a la mejor pudo influir eso o o no?
Yo creo. Yo creo que sí, eh, ahorita que lo estás mencionando, yo creo que sí, porque yo era tenía demasiada energía, era muy hiperactiva, estaba en muchos deportes, de hecho. Entonces, también eso de que no me dejaban, por ejemplo, te digo, o sea, había una fiesta en algún otro lugar y no, o sea, a veces era el que me llevaban y ellos me recogían, eran demasiado estrictos. Entonces, en ese viaje a Mazamitla rentamos las cabañas y nos subimos a unas cuatrimotos. Yo tenía un racer en mi casa, o sea, yo sabía cómo manejar, pero entonces con la amiga con la que me subí, ella me dijo: "Ándale, por favor, déjame manejar", no sé qué.
Órale. "Préstamelo, préstame, quiero manejarlo yo", te dijo. <chuckles>
Sí. Entonces, yo le dije a mi papá: "¿Me prestas el racer para llevárnoslo?". Y me dijo: "No. Co Renten allá unas motos y allá, porque es demasiada, o sea, 1, les puede pasar algo, 2, es demasiado riesgo, o sea, te lo pueden quitar o puede pasar algo, o quién va a manejar la camioneta, el remolque y así", y dije: "Bueno, está bien". Entonces, rentamos allá unas cuatrimotos y resulta que mi amiga, pues, no sabía manejar una cuatrimoto, a mí se me hacía muy sencillo, pero ella, pues, no. Entonces, en una vuelta que nos volteamos, y la verdad sí sentí miedo, en ese momento sentí miedo, porque sí dije La moto, o sea, nos cayó encima y yo quedé abajo de la cuatrimoto, o sea, donde está el sillón, me fracturé una pierna, o sea, estuvo feo Sí, y mi amiga salió volando, ella también se fracturó un brazo, entonces, pero mira una curva que si tú pasaras por ahí pensarías que, ¿cómo se voltearon? Yo no sé. Ujú. Ni siquiera estaba tan peligroso, yo no sé en qué momento nos volteamos.
El riesgo. Ah, caray. Lin Ah, estuvo fuerte entonces, estuvo feo y a Que ni al caso, nada que ver. Pues a lo mejor la falta de prisa de tu amiga o algo así, pero bueno, que que que que que que fuerte lo que platicas y bueno, qué bueno que no pasó a mayores, ¿no?, como dices tú, quedaste abajo ahí entre el asiento y la y nomás fue una digo, d lo bueno de lo malo, como como se dice por ahí, es que nomás fue una fractura en la pierna y no fue algo algo mayor. Ahorita viendo cómo tus padres fueron, ¿no?, y cómo, p fíjate, tu papá, ¿no?, es que no sirve porque es mucho riesgo y demás, y aún así, pues, con la moto pasó ese ese incidente, pues, grave eh, tú tú con tus hijos, si si tienes planeado tener hijos, a lo mejor no los tiene, pero si llegaras en un hipotético caso, ¿tú serías así como tus papás o le dijeras a tu hijo: "Eh, sé aventurero", o un término medio? ¿Có cómo piensas, este, ahorita viendo a la distancia, y cómo tú serías como madre?
Sí. Sí. Sí. <chuckles> Sí. Yo creo que yo sería en término medio, o sea, ni tanto ni tan poco yo creo que ellos sí fueron demasiado exigentes y severos conmigo, o sea, en cierta parte lo entiendo, porque ellos como que querían llevarme por buen camino, pero a veces sí se pasaban sí, a veces era demasiado sí, a veces era como que querían protegerme de absolutamente todo, que también cuando me fui a la universidad, pues, o sea, fue como pues no pue no voy a estar con ustedes todo el tiempo, ni ustedes van a estar atrás de mí. Entonces también fue como que hice 1000 cosas muy aventureras que también digo, o sea, me pasé porque no no medía las consecuencias. Y entonces yo creo que yo sí sería como más no sé, un término medio así como te digo ni tan
Sí, e e e l eh eh po por el bien tuyo, o sea. Totalmente. No, no. Claro. As as. Bu busca buscar un justo equilibrio, ¿no?, un justo equilibrio donde exista la seguridad y también que estén conscientes de, pues, del peligro, como esto que ta ta tam ta ta también te tocó vivir que estuvo bastante fuerte, y y en ese sentido, hoy en día, pues, eh tú, ahorita decías cuando eras joven, adolescente, ahí época de la secundaria, preparatoria, que eras, eh, aventura al 100% muy hiperactiva, pero hoy tienes alguna regla práctica, que uses cuando hay un debate en tu cabeza, si entre lo seguridad te aventura, ¿A ahora cómo cómo sería? y ¿estás en ese justo en ese justo punto medio o sigues tendiendo más a ser aventurera?
Sí. Sí. No, fíjate que ya soy más tranquila, ya puedo ver los riesgos y también de los lugares a donde voy, o sea, ya es como que pienso bastante si eso está bien, si no está bien, o por ejemplo, hay veces en que me invitan a lugares que que, o sea, sí digo: "No, eso no está para nada seguro", y ya, o sea, me gusta la aventura, sí, pero ya con más por ejemplo, ir viendo lo que voy a hacer, entonces, como ver las restricciones y si está bien o no, o el lugar es seguro, porque tampoco yo creo que ya no haría todo lo que hice antes, ya me da un poco más de miedo, o sea, a partir de lo que me pasó, entonces, como que ya sí pienso las consecuencias de lo que pues, no sé, ahorita no me gustaría fracturarme un brazo o una pierna.
Ya te De de lo que de de d No, pues no, este, creo que que que ninguna persona a la mejor ahí, este, quisiera fracturarse. Oye, justo justo, eh, no crees ahorita pensando, ¿no?, eh, que ya estás digo, sigues estando joven pero ya estás entrando en más edad que te estás volviendo un poquito más conservadora y dices tú: "Bueno, eh, ya no me voy por lo te el tema aventurero, que antes lo era y ya soy más conservadora y me voy por el tema de la seguridad", ¿podría ser también ese el caso?
Yo creo que yo creo que sí voy madurando y y por ejemplo, <chuckles> a veces mis papás sí me dicen: "Mira, tú decías que nunca ibas a ser así, pero ya lo eres", o sea, como que se burlan también, como que me dan carrilla, pero sí les digo: "No, pues es que ya no". Por ejemplo, me acuerdo de una vez que fuimos a Canadá con mis amigas. Entonces, haz de cuenta que te amarran como unas cosas en la pierna y te avientan de un puente, entonces me acuerdo ajá como un bungee haz de cuenta, pero yo en los bungees que me había aventado era como un arnés, pero en Canadá era de que solo te agarraban las piernas, ambas piernas ajá, ambas piernas. Entonces, al momento de que te avientan, pues, literal, caes de cabeza y vas así como, o sea, rebotando, pues, sí, como el bungee, pero el otro día vi o sea, a mí no me pasó nada ni a mis amigas, todo bien, pero el otro día vi una noticia que de ese mismo lugar se soltó la cosa esa y la chava cayó en el río y yo dije: "Qué miedo que me hubiera pasado eso", y amarrada de los pies, imagínate.
Órale. ¿Có Cómo un bungee así, algo así? Ujú. ¿Es de un pie nada más? Órale de la pierna. Ambas, ah. Y si re Ah. Qué trágico, sí, es No, qué gracias sí fíjate, no, sí, este, sí son son actividades por por más, este a veces temas de seguridad que que las personas, este por ejemplo, como Canadá o Estados Unidos buscan ahí protocolos, a veces, pues, hay hay hay hay temas de que, pues, se vence tal o cual un botón de seguridad o o o o el o el o la lo que lo que resiste ahí, pues, se se rompe y pasan
Sí.
pues pasan esa esas esas tragedias, y ha y hablando precisamente de lo cotidiano el día de hoy, ¿cómo influye? Ahorita hablabas de de de tus padres, ¿no?, que fueron muy rígidos, ¿no?, con contigo, y pero, ¿tú cómo ves cómo influye el tema de la familia, la cultura, también la situación económica o algún otro entorno en cuanto a la decisión? ¿Cambias las reglas? Ahorita hablamos el tema de los hijos y cambian las reglas, eh, ¿cómo lo ves tú en ese e e e en ese aspecto?
Siento que la cultura sí influencia muchísimo, eh. Siento que los mexicanos en general o la cultura latina es como: "Hazlo no pasa nada, chin chin el que se raje", o eso me decían a mí mis primos, eh, o sea, me decían como mil cosas que era como para animarme a a hacer las cosas y que no me diera miedo, o también como el hecho que dijimos de que, o sea, que el que tenga miedo a morir que no nazca.
<chuckles> Así es. Sí, pues. El que tenga miedo de de morir que no nazca, ¿no?, si va a tronar que truenen, ya estamos aquí. <chuckles> Échate al agua.
Sí, todo eso. Sí, ya estamos aquí también, eso me decían, y es que ya estamos tan lejos y viajando y no sé qué, y hay que aventarnos. Mira, por eso es que he hecho tantas cosas también, porque también es como que mis primos son superaventureros y y yo también, o sea, me gusta bastante, pero ahorita sí digo: "No, gracias". O sea, aunque me digan que soy aburrida, ya no, <chuckles> ya no me aventaría de todo eso.
Oh, eh, o oh, ahorita. Si, a a ahorita como dicen ahorita como se dice coloquialmente hablando, ahora sí le mides el agua a los camotes, ya no, ya ya no te las <chuckles> ya. Oye, que que suave, la verdad, que suave lo lo que compartes, ¿no?, estas experiencias, ¿no?, y cómo eliges hoy en día entre seguridad y aventura y y y tu época aventurera, y pues, hasta un un brazo, este, una pierna fracturada tuviste por ahí, y pues, este, la verdad este, que que padre e es escucharte decir esto, y pues, te deseo lo mejor espero nos vemos pronto por acá.
Sí, sí, ya. <laughs> Sí. Yo también, muchas gracias, que estés muy bien.